Mmm, kalau dipikir-pikir sih mungkin, eee, ada sedihnya juga ya pertama Kak karena kan kayak, aku udah memimpikan, eee, punya profesi seperti itu bahkan dari aku masih SMA gitu kan, kayak aku membayangkan, aku akan bisa, eee, jadi psikolog denger cerita orang tapi, ya tadi aku tidak tidak mempertimbangkan resiko-resiko bahwa dampaknya akan ke diri aku juga gitu aku tidak mempertimbangkan itu saat masa kecil gitu kan, jadi, melihat aku udah kuliah capek-capek 4 tahun dan pupus, nggak lanjut ke profesi kan agak muba aku mikirnya sempet mubazir tapi, kan aku udah, eee, fokusnya ke remote sekarang ya Kak aku udah coba aku antisipasinya jadinya aku, coba berbagai macam bentuk proyek-proyek remote baik itu ada video lagu yang tadi, eee, ada transkripsi, ada bahkan roleplay, aku roleplay sama orang jadi direkam gitu gitu proyeknya ada yang, pokoknya hal-hal semua berbagai jenis proyek yang aku, eee, ambil, itu aku merasakan ada beberapa ilmu-ilmu psikologi yang bisa aku terapkan lah gitu, kayak ilmu komunikasinya, bagaimana bisa bersikap hangat, bagaimana bisa, eee, jadi kooperatif atau pun bisa, fasilitatif lah ketika berdiskusi dengan orang jadi, maksudku meskipun aku tidak menggunakan ilmu-ilmu psikologi sepenuhnya selayaknya saat aku pegang profesi, aku bisa terapkan beberapa ilmu-ilmu dasar yang sampai sekarang kebantu juga gitu.
Oke. Betul. Iya. Iya iya. Iya iya. Jadi nggak nggak sia-sia banget ya Kak ya, ternyata dari psikologi yang kemarin udah kuliah pun, tetap ada fungsinya kok, tetap berguna, dan tetap ngehasilin duit itu yang pasti, yang paling penting sih menurutku. <chuckles> Tapi ya aku ikut seneng sih Kakak akhirnya bisa, apa, leb lebih berdamai sama situasi sekarang.
Iya betul betul. <chuckles> Yang pasti ya. <chuckles> Benar lagi. <chuckles> Ah, iya, terima kasih Kak tapi, makasih banyak Kak udah mau dengerin cerita ini ya, semoga nanti lain waktu lah, kalau sempat kita ngobrol-ngobrol.
Iya sama-sama. Oke semoga kita bisa ng ngobrol-ngobrol lagi ya.
Ah, siap siap, nanti lah lain waktu ya. <chuckles>
Oke makasih ya Kak. Siap siap.

Kak, Kakak pernah nggak sih ngerasa tersesat atau bingung gitu, sama situasi hidup Kakak? Entah itu saat ini terjadi atau pernah mungkin yang kaitannya tuh sama pilihan hidup atau, mmm, langkah yang harus diambil berikutnya gitu, pernah nggak sih Kak?
Mhm. Ah, iya. Mmm, dulu tuh pernah Kak, kejadian waktu aku masa pandemi tuh. Jadi kan aku sekitar masa pandemi itu aku lulus kuliah tuh ya Kak ya, kebetulan aku jurusannya psikologi nih. Nah karena aku jurusan psikologi, setelah lulus sarjana tuh, baru namanya sarjana psikologi, belum jadi psikolog kalau dibilang, gitu kan. Nah, untuk itu supaya aku biar bisa mempatenkan gitu ya, atau meningkatkan kompetensiku sebagai, eee, pemberi layanan masyarakat, ya aku pengen masuk profesi psikologi, makannya aku pengen lanjut S-2, kebetulan program itu adanya S-2, Kak, saat itu. Udah tuh kan. Terus aku mmm, habis itu aku daftar. Cuman mungkin, karena persaingan ketat dan waktu itu kampus yang aku daftarin itu kampus salah satu universitas favorit ya. Jadi, bisa dibilang aku nggak masuk saat itu, nggak lolos. Karena waktu itu, persaingan zaman angkatan aku tuh sekitar 900 sampai 1000 orang, sedangkan kursi yang tersedia tuh cuma sampai 15 orang doang untuk mahasiswa barunya. Jadi
Oh. Iya. Oke. Oke. Oh, gitu. Terus terus, gimana tuh Kak? Iya. Wow. Wow. Itu benar benar sengit sih Kak, persaingannya kalau segitu mah.
Iya, sengit banget, dan mungkin aku juga kurang mak nggak semaksimal pesaing yang lain, alhasil aku nggak lolos kan, ya udah aku nggak putus asa, Kak, saat itu. Karena aku ngebayanginnya, "Oh, bisa ada tahun depan nih, tahun depan aku bisa daftar lagi aja," pada saat itu kan. Ya udah tuh aku tahun ke-2 daftar lagi. Cuman memang mungkin karena udah interval 1 tahun ya Kak, jadi ilmunya tuh udah tidak setajam zaman dulu gitu kan. Jadi
Iya iya. Oke. Heeh. Agak tumpul gitu ya.
udah udah udah tumpul walaupun aku udah sambil belajar juga ternyata mungkin tetap kalah juga gitu, akhirnya aku nggak met dapet juga Kak, dengan pesaing yang jumlahnya sama, ratusan, dan kursi juga cuman bisa dihitung jari bahkan itungannya gitu kan, dan nggak dapet. Ya udah, nggak apa-apa, karena aku pikir tahun depan daftar lagi gitu kan aku mikirnya. Nah ternyata, di tahun ke-2 aku daftar itu ada rilis pengumuman Kak, dari undang-undang, eee, asosiasi psikologi gitu, se-Nasional gitu ya. Yang bilang kalau ada perubahan undang-undang di pemerintah yang mengharuskan transisilah, intinya level psikologi ini mau dinaikin jadi level setara tenaga kesehatan. Dan yang berakibat, program-program untuk psikologi itu tuh disuntikan dulu sementara, untuk yang S duanya, itu.
Iya. Apa tuh? Oke. Oh, gitu.